ประสบการณ์ไหน? ที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองครับ
โอ้โฮ! ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับ นึกแว่บขึ้นมาได้เลยเนาะ คือบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเป็นเหมือน เอ่อ เป็นไทยเนี่ยแหละครับ แต่ว่ามีเชื้อสายจีนเนาะ ก็จะต้องมีประเพณี นะครับการไหว้เจ้า ที่ก็จะเรียกได้ว่า สืบต่อมาตั้งแต่สมัยเราจำได้เลยอะเนาะ ก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นเด็ก ๆ เงี้ยครับ เราอาจจะไม่ค่อยชอบประเพณีนี้เนาะ เพราะว่าต้องตื่นเช้า โดนบังคับให้แบบว่าต้องไหว้เจ้าแต่เช้าเลย อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็จะรู้สึกว่า ไม่ค่อยชอบ ไปไหว้ทีเนี่ย บางทีไปศาลเจ้า ก็เรียกได้ว่า ควันธูปเนี่ยครับลอยเต็มแสบตา แสบจมูก แต่ว่าไปไหนก็ไม่ได้เนาะ เขา เขาบังคับให้ไหว้ อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ต้องรอมีธูปหมดดอกอะไรด้วย ถึงจะลาได้ อะไรแบบเนี้ยครับ คือมันกลายเป็นว่า ตอนเด็ก ๆ อะไม่ชอบ ตอนเด็ก ๆ ชอบอย่างเดียวนะครับก็คือชอบได้ซองแดงเนาะ อันเนี้ย อันนี้ก็ได้เงิน อันนี้จะเป็นการ ใช่ ๆ ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ชอบ แต่ว่าความรู้สึกที่ว่า เหมือนรู้สึกเทศกาลเนี้ยมันต้องตื่นเช้า มันเหนื่อย อะไรแบบเนี้ยนะครับ พอโตมามันก็เปลี่ยนไปเนาะ มันก็กลายเป็นว่า เหมือนเราอะแบบภูมิใจในประเพณีนี้อะครับ แล้วก็มองว่า จริง ๆ ประเพณีเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็น่าสืบต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับ เราเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนว่า เอ่อ ตัวตั้งตัวตี เป็นหัว หัวเรี่ยวหัวแรงในการ เอ่อ จัดการไหว้ในทุก ๆ ครั้ง อย่างเงี้ยครับ ก็ทำมาหลายปีแล้วครับ แบบนี้ อืม
อืม ๆ อ๋อ อืม ๆ ๆ ครับผม เซ็งเลย <chuckles> อันนี้ อ อือ ๆ ๆ ได้เงิน ๆ ครับผม อืม ๆ โอเคเลยครับ ตอนแรกเนี่ยคุณก็ไม่ชอบนะ ตอนเด็ก ๆ เหมือนกับว่า อ่า มันต้องตื่นเช้าเนาะ ยกเว้น อา การที่ได้ เอ่อ อั่งเปา หรือแต๊ะเอียเนี่ย คุณ คุณค่อนข้างที่จะชอบมาก เพราะว่า อ่า คุณก็ได้ตังค์เนาะ อ๋อ ตอนเด็กๆ
อืม เออ ใช่ ๆ ตอนเด็ก ๆ มันเยอะมากเลยนะครับ คือ คือถ้าพูดถามว่า ตอนเด็ก ๆ อะ เอ่อ เรา ห อาจจะแบบได้ เอ๊ะ! ไม่กี่ร้อย แต่สำหรับเรา คือตอนนั้นแบบ "โอ้โฮ! รวยแล้ว!" อะไรแบบนี้เลยนะครับ จำได้แล้วว่า "เอ๊ะ! เราจะเอาเงินไปซื้ออะไรนะ มันเยอะขนาดนี้" คือต่อให้เก็บค่าขนมอะไรมันก็ไม่ได้เนาะ สมัยนู้นกว่าจะสะสมกว่าจะอะไร แต่เนี้ยพอคุณพ่อให้ปุ๊บ เงี้ย เราก็แบบ โอ้ โอเคเลย คือจำได้เลยนะครับว่า ไม่ได้ จะเหนื่อยในการตื่นไปไหว้ โดนบังคับไปไหว้เช้าแค่ไหน แต่ว่าเกาก็รู้แล้วเดี๋ยวไหว้เสร็จนะ สาย ๆ นะพ่อต้องยื่นซองแดงให้เราแน่เลย อะไรแบบเนี้ยเนาะ มันก็กลายเป็นเหมือนแบบสีสันในวัยเด็ก อย่างเงี้ยครับ อ้อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เราชอบพวก เอ่อ ยังไงนะ พวกขนม หนมเข่ง หนมเทียน อะไรแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งมันหากินยากเนาะ ถ้าไม่ใช่ช่วงประเพณีหรือเทศกาลเนี้ยครับ ก็เรียกได้ว่า มันจะไปหาซื้อร้านอร่อย ๆ ยาก เออ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เป็นเทศกาลที่ได้เงินด้วย ได้กินขนมด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
แล้ว อันเนี้ยผม อืม เท่าไรเหรอครับ? อืม <laughs> อา ครับผม อืม ๆ ครับผม อ๋อ อืม ๆ ๆ ครับผม อ๋อ ขนมที่คุณกล่าวมาเนี่ยมันรสชาติออก ออกยังไงเหรอครับ? อันนี้คุณอธิบายให้ผมฟังได้ไหม? อา
โอ้โฮ! ก็ที่เราชอบมากเลยนะครับ เขาจะเรียกว่า หนมเทียนเนาะ ก็คือแบบด้านในมันจะเป็นถั่วนะครับ แต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยหนักหน่วง หอมมากเลยนะครับ คือเราว่านะเครื่องเทศอะกลิ่นคล้าย ๆ แบบ ฟีลถึงขั้นอินเดียแท้เลยนะครับ เขาใส่ความเครื่องเทศแบบ อื้อฮือ! หอมนัว แต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อ แล้วทุกร้านจะทำแบบนี้นะครับ อย่างของบ้านเราเนี่ย ก็จะมีสั่งร้านประจำเนาะ ซึ่งเขาจะทำทุกปีช่วงไหว้เจ้า แต่ว่าเราก็ต้องสั่งเขานะ เพราะว่าจะไปซื้อเลยไม่ได้ ร้านเขาเนี่ยเป็นร้านแบบว่า มีคนสั่งทุกปี แล้วเขาก็จะผลิตตามคิวเท่านั้น อะไรแบบเนี้ยครับ แต่ว่าอร่อย ก็คือปัจจุบันเนี้ยบอกได้ว่าคนทำก็ เอ่อ แปดสิบ แล้วนะครับ คือคนซื้อก็แก่ด้วย คนทำ ก็แก่ด้วย แต่ก็ยังอุ อุดหนุนจนถึงทุกวันนี้ อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อืม โอ้โฮ! อืม ๆ ครับผม อืม ๆ <laughs> โอเค คือ อา ของ ขนมประเภทนี้หาได้เฉพาะช่วง เอ่อ ตรุษจีน ใช่ไหมครับ แล้วก็ โอ้โฮ! มัน มันเป็นขนมที่ค่อนข้างที่เก่าแก่เนาะ ก็ ก็แบบคนรุ่นใหม่อาจจะแบบว่าเข้าไม่ถึงหน่อย อืม โอ้! แต่ว่าพูดถึงความภาคภูมิใจใน ในรากเน่าของโตะ เออ ตัว ตัวคุณเองเนี่ย ผมอยากรู้ว่า โอเค ในช่วงตรุษจีนเนี่ย เอ่อ อยากรู้ว่าเหตุการณ์ช่วงไหนเหรอครับ ที่ทำให้คุณ คุณรู้สึกว่า เอ๊ะ! คุณภูมิใจนัง จังในวัฒนธรรมนี้ แล้วก็ใน ในความเป็น เอ่อ ไทยจีนตรงเนี้ยครับ อันนี้เล่าให้ผมฟังได้ไหม? อืม ๆ ๆ
ครับ อือ อืม! ได้ ๆ ครับ อันเนี้ยมีเลย เพราะว่าเหมือนตอนเด็ก ๆ ก็อย่างที่บอกเนาะ เราก็ไม่ค่อยอยากไปไหว้ ก็คือพูดตรง ๆ เหมือนเด็กแบบขี้เกียจ ๆ อะนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของรากเหง้าบรรพบุรุษสักเท่าไร แต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนการไหว้เจ้าเนี่ยมันเป็น <clears throat> มันเป็น เอ่อ คือเรา เรามีการไหว้เนาะ คือเน้น ๆ เลยนะครับ คือการไหว้บรรพบุรุษ อันเนี้ยครับมันทำให้แบบว่า คุณแม่ก็เคยบอกว่า "เนี่ย เหมือน เอ่อ ทุกปีนะ เราก็ต้องไหว้บรรพบุรุษปีละครั้ง" แล้วก็เหมือน ถ้าเราไหว้ดีอะครับ เขาก็จะอวยพรเรา ให้ปีปีนั้นเนี่ยเราประสบความสำเร็จเนาะ เงินทองไหลมาเทมา แบบเนี้ยนะครับ รวมถึงว่า เอ่อ การไหว้บรรพบุรุษเนี่ย นอกจากไหว้ด้วยความจริงใจแล้วอะ คม ตามความเชื่อเนาะ เขาก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เผากงเต๊กไปให้ ใช่ไหมครับ เป็นแบงก์ ไรแบบเนี้ย ให้บรรพบุรุษอะ ได้ ได้ เอ่อ เอาเงินไปใช้บนสวรรค์ อะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วก็ในบางปีนะครับ เรายังเห็นบางคนเผารถเก๋งปลอม อา รถเก๋งกระดาษนะครับ เผาบัตรเครดิต อะไรแบบเนี้ยเนาะ ไป บัตรเครดิตกระดาษ เอาไปให้แบบว่าบรรพบุรุษใช้ เงี้ยครับ คือพอเราฟังไปนะเราก็รู้สึกอินนะครับ เราก็รู้สึกว่าตอนเด็ก ๆ รู้สึกว่า เออ ตลกดี แปลกดี อะไรเงี้ย แต่ว่าพอโตมา กลาย มัน มัน มันกลายเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องทำเลยนะครับ พอยิ่ง เอ่อ อันนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อเสียไปแล้วเนาะ แล้วก็เหมือนเราไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงกับคุณพ่ออีกแล้ว อย่างเงี้ยครับ เราก็ เอ๊ะ! พ่อเราก็เป็นไทยจีน อย่างเงี้ย ก็เลยทุก ๆ เอ่อ ทุก ๆ วัน วันไหว้เจ้าเนี่ยครับ ตรุษจีนเนี่ย เราก็จะต้องมีการแบบว่า เอ่อ มีการไหว้บรรพบุรุษ แล้วก็ต้องเอ่ยชื่อคุณพ่อ เอ่อ จริง ๆ ก็ต้องเอ่ยชื่ออากง อะไรหมดอะนะครับ แต่เราก็จะเน้นไปที่ชื่อคุณพ่อเนาะ เพราะเราผูกพัน แล้วก็เราเนี่ยก็รู้ว่าคุณพ่อชอบกินอะไร บางทีเราก็สิ่งนั้นไปไหว้ เรารู้ว่าพ่อชอบใช้เงิน <chuckles> อะไรอย่างเงี้ย นะครับ บางทีเราก็จะเอา เผาเงินเผาอะไรไปให้เนาะ เพื่อจะให้คุณพ่อ เอ่อ มีความสุขบนสวรรค์ คือจริง ๆ มองไปมันก็เหมือน เอ่อ อาจจะมอง แบบ มองว่างมงายแหละ แต่ว่าเรา เรามองว่า เราทำแบบเนี้ยเราสบายใจ แล้วก็ถ้าปีไหนจะต้องไม่ได้ทำเนี่ยนะครับ รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกว่า ในฐานะลูกหลานของตระกูลเนี่ย ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำแบบเนี้ยครับ อืม
ครับ ใช่ ๆ อืม ๆ อือ ๆ ครับผม อ๋อ อือ ๆ ๆ ครับผม อืม ครับ อืม ๆ ครับผม อืม ครับผม อืม ๆ ๆ โอเคเลยครับ ก็ ก็ ก็แบบว่า อะ เผากงเต๊กก็ ก็เป็นแบบว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่ โอเค ในวันตรุษจีนที่เราทำเนาะ ก็เป็นสิ่ง สิ่งที่แบบว่าเหมือนการทำบุญ เหมือน เหมือนการที่เราแบบว่านึกถึงบรรพบุรุษของเรา หรือว่าเป็น เป็นคุณพ่อที่เสียไปใช่ไหมครับ ก็รู้ รู้สึกแบบซาบซึ้ง แล้วก็รู้ รู้สึกเหมือนภูมิใจนิด ๆ นะว่า โอ้โฮ! เรา เราแบบคิดถึงท่าน อะไรพวกนี้ แล้วก็ อ่า อยากจะ เอ่อ ตอบแทนอะไรบางอย่างให้ อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ เราก็เป๋อุ้ม เป็นแบบให้ ห เห็นเขาเป็น idol อะไรพวกนี้ ก็ ม โอ้โฮ เป็นมุมมองดีจัง อืม!
ครับ อืม อา โอ้ ใช่ ใช่ ใช่ครับ จ เออ จริง ๆ ต้องบอกด้วยนะครับว่า เหมือนเราอะ เอ่อ ภูมิใจแบบคุณพ่อเรานะ คือต้องบอกว่า ตอนเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยรู้อะไรหรอก แต่ว่าพอเราโตมาอะครับ เราก็คิดว่า โอ้โฮ! ที่พ่อทำมาคือแบบ บ้านเราเนาะมี เอ่อ คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็พี่สาว 2 คน รวมเราเป็นคนสุดท้องเนาะ เป็นลูก 3 คน โอ้! คุณพ่อเก่งเนาะสมัยก่อน คุณพ่อจบแค่ ป. 4 ใช่ไหมครับ แต่ว่าก็ขยันทำงาน อะไรแบบเนี้ยครับ เออ แล้วก็ ป. 4 สมัยก่อนเหมือน เหมือนเขาไม่ได้ดูเรื่องวุฒิการศึกษาเนาะ ถ้าขยันทำงาน ซื่อสัตย์ ก็ค่อย ๆ เลื่อนขั้นได้ แบบเนี้ยเนาะ คุณพ่อก็ด้วยวุฒิ ป. สี่ เนี่ยแหละ สามารถเลื่อนขั้นได้ถึงเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันเลยนะครับในสมัยก่อน เราก็แบบ โอ้! พ่อเราก็เก่งเนาะ แล้วก็ เอ่อ สามารถหาเงินเลี้ยงดู เอ่อ คุณแม่แล้วก็ลูก ๆ ทั้ง 3 คนได้นะครับ โดยที่แต่ละคนน่ะไม่ต้องทำงาน แล้วก็เรียนจงเรียนจบ อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะมองย้อนกลับไปนะ มามองเทียบกับตัวเอง โอ้โฮ! เหมือนเราไม่ได้ครึ่งของพ่อที่พ่อเคยทำได้จริง ๆ อะไรแบบเนี้ย คือยิ่งมองเราก็ภูมิใจเนาะว่า เออ อา พ่อเราเก่ง ก็เห็นพ่อเป็น idol อย่างที่คุณบอก อย่างเงี้ยเลยอะครับ อืม
อืม ๆ ครับ อืม ๆ โอ้โฮ! ดีมาก อืม ๆ ครับผม อุ๊ย! เก่งมาก ๆ เลยนะครับ จากที่ อะ เรียน อืม ไม่ ไม่ได้จบสูง ๆ แต่ว่าสามารถที่จะเป็น โอ้โฮ! หัวหน้า หรือเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน อะไรพวกนี้ เป็น เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากเลย ที ทีนี้เนี่ยนะครับ เว เวลาที่ โอเค ความเก่งของ ของคุณพ่อเนี่ย อ่า มัน คุณก็ได้เห็นแล้วใช่ไหม คุณ เนี่ย เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณเลยไหม? แบบอยากเก่งเหมือนคุณพ่อ อยาก อ่า ได้ ได้งานดี ๆ เหมือนคุณพ่อ อะไรพวกนี้ไหมครับ? อืม
อืม โอ้! แน่นอนเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่า เหมือน อันเนี้ยต้องบอกตรง ๆ ว่า บางช่วงชีวิตมันก็มีช่วงแบบว่างานไม่ค่อยดี หรือว่ารู้สึกว่า "เอ๊ะ! ดวงมันซวย ๆ จัง" อะไรแบบเนี้ยเนาะ รู้สึกว่า ชีวิตมันไม่ค่อยดีเลย ช่วงเนี้ย บางทีเราก็จะนึกถึงคุณพ่อนะครับว่า "เอ๊ ถ้าสมัยพ่ออยู่ พ่อจะตัดสินใจทำยังไงนะ?" อะไร ในสถานการณ์แบบเนี้ยเนาะ แล้วก็ เราก็รู้สึกว่า เอ่อ เหมือนเราก็ต้องเข้มแข็งเหมือน เหมือน เหมือน เหมือนบรรพบุรุษเราสิ อะไรเงี้ยนะครับ คือเขายังผ่านมาได้เลย อะไรแบบเนี้ยเนาะ เอ่อ บรรพบุรุษเรายัง ยังต้องแบบพยายาม เอ่อ วิ่งขึ้นเรือมาจากจีน มั่ด มา อพยพมาอยู่นี่ แล้วยังมีชีวิต ลูกหลานมีชีวิตที่ดีได้เลย เราจะยอมแพ้ได้ยังไง แบบเนี้ยครับ บางทีก็เหมือนมองเป็นกำลังใจ อะไรแบบเนี้ยเนาะ ทำให้เรามี มีแรงที่จะรู้สึกว่า อยากสู้ต่อ แล้วก็รู้สึกว่า ไอ้ที่เราท้อ ๆ เนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งของสิ่งที่เขาเคยเจอแล้วสู้มาเลย ฉะนั้นน่ะ เราก็ต้อง <tsk> เหมือน เอ่อ สู้ต่อไป แบบเนี้ยครับ อืม
อืม ๆ ๆ อา ครับผม อืม ๆ โอเคเลยครับ โอ้โฮ! คุณนี่ก็ทู่ชีวิตเหมือนกันนะครับ แล้วก็ โอ้โฮ้! ผมมุ่บ ผมมอง มองว่า คุณนี่ก็เก่งเหมือนคุณพ่อของคุณเลย ก็ คุณ คุณกำลังที่จะ อ่า แบบว่าทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดี ดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับ อันนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้เลยนะครับผม อา แล้ว โอเค ครับผม แล้วใน ในเรื่องของราก รากเหง้าตรง เนี้ยครับมันมีอย่างอื่นไหมครับ? ที่ ที่เราภูมิใจมาก ๆ ก็คือ เอ่อ อาจจะเป็นเรื่อง เอ่อ อาหารก็ได้ หรือว่าเป็น เอ่อ เรื่องภาษาอะครับ หรือว่า เอ่อ สำเนียง อะไรพวกเนี้ยครับ มี มี้ม มีบ้างไหมครับ? หรือว่าจับ จับ จะแบบว่า อา เป็นแบบตรุษจีน มากกว่า หรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อมากกว่า อะไรพวกนี้
อืม โอ้โฮ้! ขอบคุณมาก ๆ ครับ อืม อ๋อ จริง ๆ อะพอ มันก็ต้องบอกว่า เป็นหลายเรื่องเลยนะครับ อย่างเช่น เรื่องอาหารเนี่ยก็มีส่วนนะครับ คือเหมือนเราโตมาใน ในแบบ เอ่อ ไทยจีนนิดหนึ่งเนาะ แล้วก็ต้องบอกว่า สมัยก่อนนะครับ ถ้าแถวบ้านเรา ใน ในแถวตัวตลาดบ้านเราเนาะ เอ่อ จะเป็นเหมือนคล้าย ๆ ชุมชนคนจีนเลยนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะสูงอายุแล้วนะ ก็คือรุ่นพ่อ อะไรแบบเนี้ย เราอาจจะไม่ได้สนิทหรอก แต่ว่ามันเป็นความคุ้นชิน คุ้นเคยเนาะ แล้วก็มันจะมีพวกอาหาร พวกขนมอะไรที่มันแบบว่ามีความเป็นจีน อย่างเงี้ยครับ ซึ่งแบบว่าบางทีถ้าออกนอกตลาดที่เป็นย่านจีนมันก็จะไม่มีแล้ว แบบเนี้ยครับ ก็จำได้ว่า มีหลายอย่างเลยที่แบบว่าเราชอบกิน อย่างเช่น เอ่อ ขนมอั่งก้วยเอย หรือว่า เอ่อ จุ๋ยก้วยเอย อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันหากินยากแล้ว คนที่ทำเนี่ยเขาก็เหมือนแก่ ๆ แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นขนมที่ไม่ค่อยมีใครได้ ได้ทำ แต่เราจะบอกเลยว่า เอ่อ อย่างเช่น จุ๋ยก้วยเนี่ยครับ ขนม มันเป็นขนมถ้วยจีนเนาะ แล้วก็มีหัวไชโป๊ ผัด ๆ ๆ ๆ เอ่อ เอามาโรยเบิ้น ด้านบน แล้วก็มีราดซอสดำ ๆ อะไรแบบเนี้ยครับ ก็มันมีทั้งแบบเค็ม แบบหวานด้วย ถ้าจะแยกจริง ๆ มีแบบโรยงา ไม่โรยงาด้วย คือแบบอร่อย จำได้เลยนะครับว่ามี ว่ามีอาเจ็กคนหนึ่งแถวบ้านเนาะ สมัยนั้นเขาเปิดร้านเกม เปิดร้านเกมแบบว่าเด็ก ๆ เงี้ยครับ เรา ช่วงเด็ก ๆ ก็ชอบไปเล่นเกมเนาะ ไปจ่ายเป็นชั่วโมงเล่นเกม ก็เนี่ยครับ พอเล่นไปเล่นมา เขาก็จะมีขนมตัวเนี้ยขาย อา แล้วก็ชอบเอามาโฆษณาขายเราเนาะ ซึ่งจะบอกว่า เราอะ เอา เอาเงินสักครึ่งหนึ่งไปกินขนมเลยนะครับ เพราะว่าอร่อยมาก ชอบมาก อะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าปัจจุบันเสียดายนะครับ ร้านแกก็ปิดไปแล้ว แล้วแกก็ไม่รู้ย้ายไปไหนแล้ว แล้วก็เหมือนขนมตรงเนี้ย วัฒนธรรม พ ตรงเนี้ย หากินยากเลย อย่างเช่น หมั่นโถว ตอนเด็ก ๆ ก็กินบ่อยนะครับ หมั่นโถวจีนโบร้าณโบราณแบบ แบบกลม ๆ ธรรมดา ไม่มีไส้อะไรสักอย่างเนี่ยครับ แต่ว่าอร่อย มัน บางที เขาจะมีการบดใส่ฟักทองไป ส หมั่นโถวก็จะสีเหลือง ๆ ทอง ๆ เงี้ยครับ ซึ่งปัจจุบันหาไม่เจอ แล้วบางทีเราอาจจะใช้คำว่า "หมั่นโถว" ไปเซิร์ชในเน็ตเนาะ บางทีก็ไปเจอร้าน ร้าน เรียกว่า ร้านเบเกอรีชื่อดังเอาไปทำ แบบเนี้ย แต่ว่าหน้าตาเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบดั้งเดิม แล้วก็อร่อยแบบเรียบง่ายเหมือนที่เราเคยกิน แบบเนี้ยครับ ก็เนี่ย บางทีมันกลายเป็นว่า อาหารมันก็มีส่วนเนาะ เหมือนเราเติบโตมากับในชุมชนคล้าย ๆ จีน ๆ แบบเนี้ยครับ มันทำให้ พอมองย้อนไปมันก็คิดถึง อย่างเงี้ย อืม
อืม ๆ อ๋อ ครับผม อืม ๆ อื้อฮือ ครับผม อืม ๆ อา ๆ ครับผม <chuckles> ครับผม อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อ๋อ! ครับผม ใช่ ๆ โอเคเลย แบบว่า อา ขนมที่คุณชื่นชอบก็ อา ไม่ ไม่ได้มีให้ขายแล้วเนาะ แบบว่า อา คนไปทำใหม่เป็นแบบว่า ร้านสวย ๆ แบบว่าคนรุ่นใหม่ทำก็ไม่ใช่อีกใช่ไหม? มัน-มัน มันก็แบบว่ารู้สึกว่า โอ้! คิดถึงขนมนี้จัง คงจะไม่ได้กิน อา สูตรดั้งเดิมแล้วใช่ไหม? อ๋อ เราก็เลยภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองเลยเนาะ อันนี้ อือ ๆ ๆ
อืม อา ใช่ ใช่ครับ หา หากินยาก อืม
อันนี้ผมขอถามหน่อยนะครับ เออ ถ้า ถ้าผมรู้สึกว่า ผมอาย หรือว่าแบบว่า ไม่ ไม่ ไม่ ไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงกับ เอ่อ ความจุบ ภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองเนี่ย คุณมีคำแนะนำไหมครับว่า เออ อาจจะไม่ต้องรู้สึกอายก็ได้ อา อาจจะแสดงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัว เองได้ยังไงบ้างครับ?
อืม ก็อันเนี้ยครับ ถ้า ถ้าเป็นเด็ก ๆ ก็ต้อง เอ่อ อาจจะพูดยากหน่อย แต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาให้เขาโต อะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว โตขึ้นมาแล้วเนี่ย เราจะบอกมักว่า การที่เรามีรากเหง้าเป็นของตัวเอง หรือว่ามีอัตลักษณ์อะไรที่มันมีความชัดเจนเนาะ เป็นเรื่องของอาหาร วัฒนธรรม อะไรก็แล้วแต่ อันเนี้ยครับทำให้เราโดดเด่นนะ แล้วก็ทำให้เรามีความน่า เอ่อ เหมือนน่าสนใจ เงี้ยครับ เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเรา ใช่ไหม อันเนี้ยครับถ้าเรา <tsk> เอ่อ มั่นใจ แล้วก็ตั้งใจที่จะพรีเซนต์มันออกมา รับรองนะครับทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว้าว แล้วก็เหมือน มันมีเสน่ห์อะครับ ความแตกต่างแล้วเป็นเรื่องผสมกับวัฒนธรรม มันจะทำให้คนคนหนึ่งมีเสน่ห์มาก ๆ เลยเนาะ ก็ไม่ว่าจะไปพูดกับใคร หรือหาเพื่อนใหม่ อะไรแบบเนี้ย ก็คือเป็นตัวเองได้เต็มที่ ภูมิใจในความเป็นตัวเองได้เลยครับ
อืม ๆ ๆ อ๋อ อืม ๆ ครับผม โอเคเลยครับ สำหรับวันนี้คุณ แบบว่าเล่า เรื่องสนุกมากเลยนะ สำหรับวันนี้ต้องสวัสดีนะ ครับผม
ครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ